بجد الواحد الفترة الأخيرة كده، بقى حاسس إن هو في فترة يعني صعبة كده أو أو مش مضبوط، تحس إن هو مش زي الأول، يعني من تراكم الحاجات اللي عليه سواء بقى من ضغط شغل وضغط دراسة، الواحد بتحس كأنه هو فاقد الشغف في الحياة، امم، مش عايز يكمل، مش عارف ده شعور بالإرهاق والَّا ضغط النفسي، والّا والّا إيه بالضبط، فكنت محتاج كده أفضفض معاك شوية.
أنا بجد ج حاسس جدًا بشعورك واللي أنت فعلًا يعني مرهق وكده، بس قُل لي بس في الأول كده، حابب أعرف، أنت إمتى بتشعر بهذا الشعور؟
والله ال بُص هو الواحد بيحس بال بالموضوع ده، في الفترة كده اللي هو بيبقى مضغوط فيها ويبقى المفروض يسلِّم حاجات كتير جدًا، سواء بقى، آآ، للكلية أو شغل أو حاجة شخصية، يعني مثلًا الفترة اللي أنا فيها دلوقتي ديَّة داخلين على Final بقى وامتحانات والكلام ده والواحد كان عدى بدور صعب، وعكة صحية صعبة، فكان موقّف حياته كده بتاع أسبوعين، 3، ما بيعملش فيها أي حاجة غير إن هو ياخد أدوية، ويحاول إن هو يخف والكلام ده، آآ، لما الواحد رجع بقى لقى متراكم عليه حاجات كتير جدًا بقى من مذاكرة ودراسة وحتى الشغل، الواحد عايز يرجع فيه كده واحدة واحدة، فالواحد بيحس إن ده كله الموضوع خانقه وتاعبه ومش قادر كده يبدأ منين أو مش عارف حتى، آآ، يبدأ يعمل إيه، فاهمني، فالموضوع بيبقى مُشتت جدًا بالنسبة للواحد وبيحس بإحباط جدًا إن هو مش قادر يعمل أي حاجة.
إمم. إمم. ال لأ، لأ خالص يعني، بجد شعورك اللي أنت حاسس بيه ده كله بيحس بيه، بس خلّيني بس يعني أقول لك كده كام حاجة في الأول، أنت مثلًا لما خدت الدور ده بتاع الواقعة الصحية أو كده، أنت ما كنتش اللي هو، ما فيش حتى حاجات بسيطة بتعملها، اللي هي تحس إن أنت ما تكونش متراكم عليك حاجات، فتحس بالإرهاق وكده؟
لأ والله يعني، أنا حتى آمم كان ساعتها ضهري بيوجعني جدًا، و و كانت أصلًا هي مشكلة في ضهري، آآ فما كنتش باقدر حتى أقعد على المكتب ب ب لفترات طويلة، كان آخري مثلًا 10 دقايق ربع ساعة، وتلاقيني أصلًا باقوم، فما باعرفش أذاكر ولا أشتغل خالص على اللابتوب، لأن أنا أصلًا دراستي وشغلي وكل حاجة ليها علاقة باللابتوب والكلام ده، فما كنتش باقدر خالص أعمل الكلام ده. بس يعني بعد ما الواحد ابتدا يخف كده، وابتدا صحته ترجع تاني، وضهره يضبط شوية، آآ ابتديت فعلًا أمشي واحدة واحدة، ومثلًا أشوف المذاكرة ورايا عاملة إيه، واخد المحاضرات بقى من صحابي، وابدأ أذاكرها والكلام ده كله، بس تحس إن الواحد بعيد فاهمني؟ يعني تحس إن أنت وراك حاجات كتير جدًا، مهما ذاكرت أو مهما عملت، مش هتلحق تخلَّص على الوقت المحدد، ودايمًا أنا باقعد أفكر في المستقبل دايمًا يعني، تلاقيني مش بافكر اليوم بيومه هيمشي إزاي، لأ أنا بافكر بكرة هاعمل إيه، طب الأسبوع الجاي هاعمل إيه، طب هل على الأسبوع اللي بعده هاكون لحقت أخلَّص مثلًا قبل ما ابدأ أول امتحان ليّا والّا مش هالحق، فمش باحب أسيب الدنيا كده تمشي فاهمني على ربنا، زي ما بيقولوا، لأ باحب دايمًا أبقى مخطط لكل حاجة، فباحس دايمًا إن ده حاططني تحت ضغط، مش عارف أصلًا دي حاجة حلوة، والّا وحشة؟
إمم. إمم، إمم. إمم. إمم. إمم، إمم. لأ، أنا متفهم جدًا إن هي فعلًا حاجة مش ألذ حاجة، بس اللي أنت برضه ممكن تكون عامل اللي هي التفكير الزيادة ده، بيجيب لك إرهاق، على بيخليك اللي أنت فعلًا مش هتعمل كده، بس بحيث اللي أنت ممكن أنت فعلًا تقدر تعمل كده من غير تفكير، اللي أنت مثلًا بدل ما تقول إيه ده! أنا لسه هاعمل ده بُكرة، ده أنا قدامي كتير والمحاضرات أنا بقى لي أسبوعين تعبان، لأ، أنت مثلًا ممكن تاخد الموضوع تدريجيًا على مدار اليوم، خلاص أنت كنت قاعد أسبوعين دول، قُلهم اللي أنت كنت مريحهم فيهم، فخلاص بقى تحاول الأس يعني الفترة الجاية دي، اللي هو آه، هتضغط على نفْسَك ب بسنة بسيطة، يعني اللي أنت هتاخد مثلًا حاجات تدريجيًا، بدل ما كنت بتذاكر ساعتين في الأول، هتذاكر لك 4 والشغل برضه، تحاول اللي هو أنت تعمله في الأوقات اللي هي فاضي خالص فيها، آآ، ما تراكمهوش خالص، يعني أنت حاولت تعمل أجزاء من الشغل على مدار اليوم، مثلًا ذاكرت ساعتين، تخش لك مثلًا الشغل شوية، آآ، تعمل كده حاجات اللي هي توسطن الأمور ما بين بعض، وتحاول اللي أنت ما تفكرش في المستقبل، لأن التفكير ده أصلًا بيجيب لك أرق لوحده، واللي غير اللي أنت بتقول إن أنت ضهرك واجعك، فأنت ضهرك واجعك دي أصلًا أنت لازم يعني تخش لك مثلًا في أي رياضة، تعمله مثلًا ترُوح لك، آآ، حاجات Massage تتمرن لك حاجة، تنزل لك Jacuzzi ،Sauna الحاجات دي فعلًا هتفرق معاك جدًا.
إمم، فعلًا الحاجات دي ممكن تفرِق معايا ب خاصةً حوار التمرين ده لأن بجد الواحد من ساعة ما بطَّل تمرين أصلًا، لأن كانت الإصابة اللي في ضَهري دي بسبَب التمرين، لعِبت تمرينة غلط بوّظِت ضَهري والكلام ده كلّه. آآ حاسس من ساعتها فعلًا إن هو كان التمرين ده تحِس إن هو بيدّي له طاقة كده إن هو يكمّل وpower إن هو يكمّل أكتر والكلام ده كلّه. أنا عايز أقول لك كمان إن أنا كنت وصِلت لمود إن أنا آآ م ممكن كمان أشتغل في اليوم آآ 8، 7 ساعات وأقعُد أذاكر زيّهم آآ 6، 5 ساعات مثلًا، لأن أنا أصلًا في كُلّية صعبة، في كُلّية هندسيّة وكده، ف فأنا كنت وصِلت لprime اللي أنا كنت باضغَط على نَفسي جدًا وأنزِل أتمرّن. فأنا كنت عايش فترة في حياتي كانت كانت فترة كويسة جدًا، آآ ودايمًا باحاول أوصَل للفترة ديّة ن في أي وقت، يمكن ده اللي بيخلّيني أصلًا آمم دايمًا حاسس نَفسي مقصّر ودايمًا مش باعمل كويس عشان دايمًا باحاول أوصَل فاهمني، إن أنا أبقى أحسَن حد في كلّ حاجة، سواء بقى دراسة أو شغل آآ، وده سا كان بييجي كمان على صحّتي، ساعات إن أنا ممكن ما أنزِلش gym أوقات كتير وأقعُد أريّح فترة طويلة، آآ عشان بس أمشي في الشغل والدراسة، أنا حاسس ده أصلًا، ده من الأسباب اللي مخلّياني دلوقتي أصلًا مُستنفَز كده ودايمًا حاسس إن أنا تَعبان ومش قادر أكمّل فاهمني؟
أنا متفاهمَك فعلًا، بس هي الشعور اللي أنت حاسس بيه ده عادي، بيبقى عند كله، وكل الناس فعلًا بتحس بالشعور ده. بس أنت مثلًا يعني، أنت بتقول إن أنت رياضتك الهواية المفضلة ليك الGym، فأنت مثلًا ما فكرتش مثلًا، اللي هي ت تبدأ بقى الحاجات اللي هي فعلًا الGym، زي ما بيقولوا، اللي هو بيخليك كده اللي هو جسمك كده refresh دايمًا، اللي أنت تبدأ بقى حاجات زي General، وتبدأ على الهادي كده، بحيث إن أنت ما تكونش قطعت فجأة، فتحس اللي هو بالكسل بقى، واللي أنت عشان حاسس بالكسل، فبتفكر في اللي أنت هتعمله، واللي أنا لأ إزاي سايب الGym، وسايب المذاكرة، وسايب الشغل. فلأ، أنت ممكن بقى تعمل الحاجات بقى تدريجيًا بسيطة، داخل الGym مثلًا ساعة على الأقل في اليوم، آآ تدخّلوا بقى حاجات general، تدخلوا هو بقى اللي هو تنزل مثلًا مش لازم تتمرن، تدخلوا حاجات بقى ت اللي هي تريح جسمك، أنت لما بترتاح جسمك أصلًا، دخلت ساونا، جاكوزي، أي حاجة، steam، أي حاجة، ده بيخليك اللي أنت طالع بقى خلاص فايق، واللي أنت حابب اللي أنت هتعمله. وبرضه بالحاجات اللي هي كويسة أوي، حاول بقى تاخد اللي هي الشغل بتاعك، أو ال الدراسة بتاعتك، تاخدها في الصبح بدري، ده بيكون ألذ وقت، واللي هو ذهنك بيكون صافي بنسبة 100%، وما بتفكرش أصلًا للي أنت هتعمل إيه بُكرة، ما أنت ممكن تخلص كله الصبح، فمش هتفكر بقى اللي أنت هتعمل ده بُكرة وكده.
إمم فعلًا. إمم، فاهمك آه. فعلًا عندك حق، وكمان ده هيوفّر عليّا وقت كتير جدًا من التفكير، لإن زي ما باقول لك أنا ممكن أصلًا أقعُد أُستنفز كده في التفكير الصبح هاقعُد أفكر أنا هاعمل إيه، وأقعُد أفكر أنا هاذاكر إيه، وهاشتغل إمتى وهاعمل إيه؟ وده أصلًا بيستنفزني بطريقة كبيرة جدًا، وبيخلّيني أصلًا مش قادر أعمل حاجة، اللي هو أنا فكرت في 1 2 3 4 يالّا بقى نعمل لأ، أنا بابقى مُستنفز أصلًا، وبابقى عايز أخُد راحة من التفكير، ففكرة إن أنا أعمل الموضوع ده على طول كده أول ما أصحى الصبح، ده أعتقد إن هو هيساعدني بشكل كبير، كمان ممكن أخطَّط لُه من بالليل كده، إيه رأيِك؟ يعني ممكن ده يساعدني أصلًا إن أنا أبدأ مح أبقى محدِّد كُلّ حاجة هاعملها في اليوم من بالليل، عشان لمّا أصحى كده ما آخُدش وقت في التفكير.
إمم. آه، أنا شايف فعلًا إن دي حاجة جميلة جدًا، إن أنت بتقول لي إن أنت ممكن تعمل حاجات من بالليل، هي فعلًا هتكون حلوة، بس لو مش هتأثّر على نومك يعني لو بقى أنا مش قبل اما أنام بقى هافكر أنا هاعمل إيه بكرة لأ، أنت ممكن اللي هو تكون حاطط زي جدول بسيط كده، أنا هاصحى بكرة هاحُطّ مثلًا أ هاذاكر شوية، أشرب لي هافطر، اللي هو بقى الRoutine اليوم بتاعك عادي، بس اللي أنت عارف من بالليل أنت هتعمل إيه بُكرة، بحاجات بسيطة مش بتفكير زيادة، عشان ما يأثرش عليك برضه، ويخلّيك اللي أنت مُرهق، ومش قادر اللي أنت تعمل أي حاجة، فلأ، أنت فعلًا هي فكرة كويسة جدًا، بس لو خدت منها يعني جزء بسيط مش بشكل 100% يعني التفكير.
إمم. فاهمك آه. هاحاول فعلًا أعمل الكلام ده كده و ويعني أدّية مثلًا مساحة كده صغيّرة في اليوم بالليل، بحيث ما تأثّرش بها على نومي أو الكلام ده، لإني فعلًا باحس إن النوم ده حاجة مُهمّة، لإني لو ما نِمتش كويّس ما باقدَرش أعمل كويس تاني يوم وابقى مُحبَط بشكل كبير يعني، فعلًا عندك حق في الموضوع ده، وكمان س كنت بافكّر كده آخُد أو أتكلّم مع شويّة مع أصحابي أو أو أهلي حتى في البيت، بحيث إن أنا أهوّن عليَّ آآ، أو الأفكار اللي في دماغي السلبيّة والتفكير الزيادة ده هيبدأ يخِف شويّة، لإنّي باحس كده اللي أنا لو اتكلّمت مع حد أو فضفضت مع حد كده زي ما أنا باعمل معاك كده إن أنا باستريّح، يعني أنا دلوقتي فعلًا آآ، في الأول خالص كنت مُشتَّت لكن دلوقتي أنت ابتديت تدّيني أفكار وأجمّع فاهمني، فهل تفتكِر برضه إن ده ممكن يساعدني؟
إمم، إمم. امم. امم. أنا شايف فعلًا اللي هو هيف لو أنت من الناس اللي بتحب اللي هي تفضفض بقى وتتكلّم واللي هي بتحب الع يعني يكُون حياة إجتماعيّة، أنا فعلًا دي أنا شايف اللي هي فعلًا هتفيدك بشكل مش طبيعي واللي هي هتخلّيك اللي أنت بتطلّع خلاص كلّ اللي جوّاك فأنت مش هتفكّر في حاجة، اللي هو مش هتفكّر بأي حاجة اتكلّمت مثلًا مع آآ خطيبتك، آآ، مع أهلك، مع صُحابك في الجامعة، زُملائك، أي حاجة ده من الكلام أصلًا هيخلّيك برضه غير اللي هو بقى اللي أنت هتعمله كلّه <tsk> يخلّيك اللي أنت فعلًا اللي أنت خلاص بقى، مش مش ع مش كاتِم حاجة جوّاك، فاللي أنت بقى بتع اللي أنت هتعمله ده هتعمله بنِفس.
إمم، فعلًا. إمم. أكيد طبعًا، فعلًا أنت عندك حق بصراحة. بصراحة كلّ اللي أنت قُلته ده بصراحة آآ، يعني ريّحني بشكل كبير جدًا لإن أنا أصلًا استريّحت كمان من الكلام معاك والفضفضة معاك، يعني أنا باشكُرك جدًا وأكيد طبعًا هنتكلّم تاني يعني.
وأنا هنا موجود في أي وقت. ش عفوًا.